अ अ, बुरा तो लगता है कि देखिए दोस्ती मतलब लो फ़ील कहीं न कहीं लो फ़ील कर रहे हैं तो आपको हाई मतलब आपको सँभालने की प रखना चाहिए, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। उनको पता रहता है देखिए दो माता-पिता के बाद ना दोस्ती ही दोस्त ही होते हैं जिनको आपकी नापसंद और पसंद का मतलब अंदाज़ा रह पता रहता है। और क्या चीज़ से आपको तकलीफ़ होत अ, हर्ट होता है वो सब चीज़ें पता होती हैं। तो डेफिनिटली उनका री ओ रहे सच में कुछ ना कुछ योगदान रहना चाहिए। अगर नहीं, तो आप समझ जाना कि अ, नहीं स समझ जाना कि वो असली दोस्ती नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो अस असली दोस्ती जो होती है ना वो हर ब ज़िन्दगी के मतलब कुछ भी पड़ाव पे, हर मोड़ पे आपका आपको मूड मूड लिफ्ट करने का काम ज़रूर करती है। कहीं तो, अ, तो ये मेरा मानना है कि आप अगर देखिये आप सब समझ जाते हैं, हर्ट होता है। अ, कभी कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। मैंने भी किया था किसी को। अ, मैंने भी बहुत से लोगों को एक्सपेक्ट किए थे कि जब मेरा लो फेज़ चल रहा है तो मुझे अ, मेरा साथ दें, मुझे सम समझे। अल तो सिर्फ़ एक ही दोस्त थी जैसे मैंने कहा जो वही मुझे समझती थी। बाकी के दोस्त देखिए ऊपर से समझ में आ गए कि हाँ, ये लोग मतलबी हैं। तो मैंने एक उनसे सीमाएँ बाँधी कि इनको एक यही लेवल तक ही इनसे अ, मेल-मिलाप रहना है। मेल अपना ये नहीं कि नहीं कर सकती अरे यार इसने मेरे लो फेज़ में कर दिया कि चलो दोस्ती ही ख़त्म कर दिए। नहीं चलता भई, दुनिया है, मतलब हर किसी ना कोई ना कोई मोड़ पे कोई ना कोई किसी ना किसी उसमें क का काम करना तो ये जी, जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। पसंद का पता है पता है। बिल्कुल, बिल्क हुँ, वही तो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़ हम्म, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। साथ दें, बिल्कुल। हाँ, होता है। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। हाँ, रखना है। बिल्कुल सच्ची बात है। छोड़ेगा। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल।

अ, नहीं है अ, 2 शायद 2 पर्सेंट होगा बाकी ये सब पूरे हर कोई तो नहीं है। अ, मतलब बहुत स बहुत से ल हर कोई देखिए मतलबी है अ अ, मतलब आपका जित आपसे जितना मतलब निकलता है, ओ वो ही हद तक आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। अ, जैसे देखिए अगर आप कॉलेज में हैं, वहाँ पे देखिए आपको दोस्त आपके मतलब नोट्स बनाने में या फिर कोई आपकी कोई मदद करने में जैसे कि एग्ज़ाम्स इम्पॉर्टेंट क्वेस्शन्स के ज़रिए, उसी के टाइम बस वही अगर जब तक वो मतलब रहता है, वो मतलब तक की आपसे अच्छा बात करते हैं और आपसे रोज़ाना कनेक्ट करते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं होता है वो रैंडमली मन में आया तो कनेक्ट करते, नहीं तो नहीं करते हैं। और एक अगर दूसरा काम कि उसमे भी देखिए आप जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है, काम के शुरू कैसे काम सरल करें, कोई भी कठिन काम आपके हाथ में हो तो। वो इन्फॉर्मेशन जब तक मिलती है वो जब भी वो भी जब तक आपसे मतलब अच्छे बात करते हैं, मतलब जो भी है ना मतलबी दुनिया मतलब जितना आपका काम रहेगा, जब तक आपसे काम का मतलब रहेगा तब तक की रोज़ाना कनेक्ट होते हैं, नहीं तो रैंडमली होते हैं। अ, यही होता है र ये यही तो ये-ये देखने को मिलता है मोस्टली आज और और एक है अ, मतलब ना अग जब अगर इन केस एक व्यक्ति अगर उसको कॉम्पिटिशन का कोई मोड नहीं मूड नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति के दिल में ना अचानक से आपसे कॉम्पिटिशन करने का मूड हो जाता है, कि अरे ये कि मतलब मैं आगे रहूँ उससे, ये करूँ और ये प्रशंसा भी नहीं करता है, मतलब अच्छी तरीक़े से प्रशंसा भी नहीं करता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। कोई न कोई चीज़ की रोक-टोक करता है या फिर आपको बोलता है कि अ, मैंने सुना है कि ऐसा है ग़लत है, ये है मतलब कोई न कोई हर जो भी आप काम करते हैं ना, उसमें रोकम टोकी की का ज़रूर कोशिश करता है जो भी दोस्त होता है, जी। जी।
<chuckles> बिल्कुल। ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल। हम्म। <chuckles> हाँ, ये तो है बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म, ये बहुत है बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी बहुत बढ़िया, बहुत सही तरीक़े से बताया आपने इस चीज़ को भी। तो ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि मतलब अ, दोस्ती में जो ऑनेस्टी है मतलब है ना जब आप ईमानदार रहते हैं, तो शायद कभी-कभी मतलब हर्ट भी हो जाती है उस चीज़ से, आपको लगता है क्या? पर मतलब आपको लगता है फिर भी ये चीज़ ज़रूरी है क्या?
हुँ।